Ah d'accord. Ah tu répares toi-même hein. Tu, enfin tu es tu essayes de réparer toi-même?
Ouais. Non, réparer, c'est un bien réparer, c'est un bien grand mot. Heu, j'ai 2 exemples. Heu, il y a pas longtemps, ma cafetière, heu j'ai une cafetière à grains. Où je mets des grains et cetera et ça peut faire cappuccino avec une sortie buse vapeur et hem, il y a un petit tuyau. Puis juste derrière et l'autre jour il a explosé, heu, pendant le nettoyage et du coup ça a foutu de l'eau partout et cetera. Et du coup bah j'ai tout démonté. Heu, j'ai, heu, cherché la référence du petit tuyau, je suis passé par un un petit revendeur local, heu, d'électroménager
Ouais. Mmh mh. Oui. Ah bon? Ouais. Mmh mh.
heu, pour aller identifier, bah, voilà, mon numéro de série de machine et cetera. Heu, retrouver le bon plan, la bonne pièce et puis bah j'ai, heu j'ai dû commander 2 pièces. Parce que j'étais pas sûr et au final, heu, j'ai réparé, heu, ma cafetière pour, heu, 4 euros.
Ouais. Mmh mh. Ah OK! Ouais c'est génial ça! Mais ouais, c'est c'est bien et en plus, il faut quand même s'y connaître un petit peu quand même, pour, heu, bah, pour la réparer soi-même.
Donc, heu, ça c'est cool. Et j'ai aussi un autre exemple sur un Oh alors là c'était, heu, juste des vis à enlever et puis comprendre, un petit peu comment ça marche! Mais j'aime bien en fait aller titiller, heu, ce côté un peu technologie. Ouais je suis curieux, ouais.
Ouais. Mmh mh. Ouais, tu es tu es curieux de savoir un petit peu comment ça fonctionne? Comment c'est fabriqué? Et ouais, tu aimes réparer toi-même. Essayer de réparer du moins. Mmh mh.
Bah j'ai j'arrive au moins à essayer de voir ouais. Heu, il y une fois en fait; heu, enfin il y a même 2 autres fois, ça m'est arrivé sur un lave-vaisselle
Mmh mh.
où j'avais un défaut de pompage
Ouais.
et là, en fait, heu, pff, j'ai j'ai beau j'avais beau démonter, regarder de partout, sur tous les côtés comment comment, heu, ça fonctionnait? Heu jamais réussi, heu, à dépanner. Donc j'ai fait appel à mon petit, m me enfin ouais la la même personne qui qui qui trouve les pièces détachées qu'à un réparateur et en fait il est venu réparer sur site
Mmh. Mmh d'accord.
heu voilà et puis, heu et puis bah ça c'est finalement il a dû changer la pompe et puis un joint spécifique, donc j'aurais pas pu trouver. Donc au final ça m'a un peu rassuré aussi. Et puis le dernier achat, heu, que j'ai fait par contre c'est un lave-linge, heu, sur lequel en fait, heu, j'avais, heu, le mmh, l'axe du tambour qui était, heu, complètement mort.
Ouais. Mmh mh.